بُصّ أنا عندي مشكلة إن أنا دايمًا باتشتّت كده وما بابقاش قادرة اركّز لفترات طويلة، خصوصًا وأنا باعمل الحاجات اليومية اللي ورايا، ومش عارفة اتكلّم مع مين ومحتاجة افضفض كده والاقي حد ينصحني، فاضي تتكلّم معايا وتنصحني لو سمحت؟
آه طبعًا أنا معاكِ وتحت أمرِك، أنا فاهم قد إيه إحساس فقدان التركيز ده مُرِهق، وخصوصًا لمّا تكون الضغوط بتزيد عليكِ يعني، فالعقل كمان بيبقى كإنه مش قادر يمسك أي فكرة، قولي له طيب أنتِ آآ إيه ما إيه أكتر حاجة مثلًا شايفة إنّها بتستهلِك تركيزِك كده وبتخلّيكِ مش عارفة تركّزي؟
بُصّ أنا صدّقني مش عارفة إيه هي أكتر حاجة ممكن تكون بتستهلِك تركيزي، أنا أصلًا باصحى من النوم مش مركّزة، فمش عارفة العيب منين يعني، في حاجة كانت بتستهلِك تركيزي في الحلم والّا إيه، ما أعرفش، بس أنا بابقى قايمة كده مش شايفة قدّامي حرفيًا، بابتدي بقى أجري ي عشان انزّل الولاد المدرسة، واحضّر الLunch بوكسات بتاعتهم، وبعديها بابقى لابسة وباجري على طول عشان اروح شغلي، ف الوقت مزحوم، يمكن الزحمة اللي في اليوم ده هو اللي بيخلق جوايا التوتُّر وبيخلّيني مش مركّزة، عايزة اقول لك مثلًا ابساطها امبارح، أنا نز أنا نزلت ورتّبت كلّ حاجة ونزّلت الولاد وعملت كلّ حاجة ممكن تعمل اعملها قبل ما انزل، وبعد كده قفلت باب الشقة ونسيت المفاتيح أصلًا جوّه، واضطريت إن أنا اضطريت إن أنا انزل 8 أدوار على رجلي، وفضلت واقفة في الشارع، لح لحد ما جوزي جا لي كان طلع على أول الشارع خلّيته يلف ويرجع تاني، عشان يدّيني مفتاح العربية ال الإحتياطي اللي معاه، فاللي هو صباح الخير يعني، كنت واصلة لمرحلة صعبة أوي يعني، مش عارفة بصراحة أعمل إيه.
بجد. يا خبر! أنا بجد حاسس بيكِ وبصراحة وبجد حاسس قد إيه الموضوع دوَّة آآ، متعب ليكِ وضاغطِك كتير قلّة التركيز دي، آآ، قولي لي طيب يعني أنتِ مثلًا الضغط ده كان أو ال أو قلّة التركيز دي اليومين دُول بس والَّا أنتِ بقى لِك فترة بتحسي بيه يعني؟ قبل كده كنتِ نفس الكلام بي الموضوع ده معاكِ قلّة التركيز وكده والَّا لأ؟
بُصّ، هو يمكن الموضوع زاد شوية لمّا الولاد بدأت تنزل المدرسة، إس يعني خصوصًا السنة دي، لأن أنا عندي 3 ولاد وما شاء الله ال3 نزلوا المدرسة السنة دي، فبقى بيبقى عندي و يعني حاجات كتيرة أوي أعملها الصبح قبل ما ينزلوا، يمكن ده بيوتَّرني، وبقى فيه طول الوقت كنت متخيلة بقى إن هم لمّا هينزلوا المرت المدرسة أنا هارتاح وهابقى براحتي، لأن فيه وقت كبير أوي هم هيقضّوه في المدرسة، بس اكتشفت إن دي كلّها أحلام يقظة يعني، لأن في الوقت اللي هم فيه في المدرسة، أنا بابقى فيه في الشغل، ولمّا بارجع بقى بيبتدي بق تظهر بقى تحديات جديدة زي "يالّا يا ماما عايزين نعمل الواجب، يالّا يا ماما فيه أداء وظيفي، فيه أداء صفِّي، فيه تمارين." ف بصراحة حسيت قد إيه الصيف كان رحمة يعني.
فاهمِك. إمم، أنا فاهمِك طبعًا ومقدر إحساسِك دوّة. آآ، قولي لي طيب أنتِ آآ بتحسي إنِك مثلًا دلوقتي م مضغوطة مثلًا كده إن أنتِ وراكِ حاجات كتيرة عايزة تعمليها عندِك مهام كتير أوي، والّا إن نوع المهام نفسها هي اللي ضاغطِك؟
بُص كله، كله مع بعضه يعني مش قادرة أحدد حاجة برضو ثابتة، يمكن عشان ما فكرتش في الموضوع قبل كده، بس أنا باحس إن أنا محاطة طول الوقت، أنا عندي أكتر من يعني سباق باجري فيه، سباق في الأمومة، سباق مع الولاد، سباق في الشغل، سباق في البيت، سباق عند مامتي برضو، لح يعني وكل ال المسئوليات اللي عليّا تجاهها؛ فحاسة إن أنا قدامي هَرَم من المسئوليات أنا مش عارفة يعني عارف اللي هو إيه أخد نفسي منه، يمكن ده هو اللي مسبب لي التشتت الدائم، يعني أنا بقيت حتى بانسى حاجات صغيرة، يعني حسيت إن أنا يعني صغيرة على الهَمّ اللي أنا فيه ده يعني، زهايمر فظيع.
فاهمِك. أنا فاهمِك طبعًا ومقدر إحساسِك دوّة وإن أنتِ متضايقة أوي من قِلة التركيز، و آآ. قولي لي طيب يعني أنتِ جربتِ تعملي أي حاجة قبل كده مثلًا إن أنتِ تحسِّني قدرتِك على التركيز أو أو تشوفي السبب مثلًا أو كده؟
بُصّ، قالوا لي عليكِ وعلى الomega 3، الomega 3 دي بتساعد إن أنتِ تبقي دايمًا محافظة على تركيزِك، وده أكيد نقص فيتامين دال، وبصراحة طلبت من أخويا حتى اللي مسافر برّه إن هو يجيب لي فيتامينات مستوردة، وأخدت يعني قعدت حوالي 3 شهور مواظبة على الcourse بس حسيت إن الموضوع مش فارق معايا في حاجة يعني، ده أنا بقيت بانسى أصلًا آخد الحباية.
إمم، فاهمِك آه ومقدّر بصراحة الإحساس اللي أنتِ فيه دوَّة، طيب آآ، يعني بالنسبة لنومِك طيب، أنتِ آآ نومِك بيبقى مثلًا حاسة إن هو كده مستقر شوية منتظم، يعني مثلًا بتنامي عدد ساعات كافية، آآ بتنامي بالليل أو أو إن نومِك مضبوط والَّا لأ ع عدد ساعات بتبقى قليلة شوية أو من كُتر الضغوط اللي وراكِ وال والمسئوليات؟
لأ طبعًا، هو فيه حد عنده عيال بينام؟ أنا عايزة أقول لك أنا لو نمت 4 ساعات في اليوم باحس كده إن أنا عملت إع إن إنجاز وإعجاز ويالّا بقى عشان وراكِ، خصوصًا إن فكرة إن فيهم ولد صغير من ولادي لسه عنده 3 سنين، فهو مرتبط بيَّ أوي ونومُه لسه مش مضبوط، كنت فاكرة إن مع دخول الدراسة بقى النوم هيتضبَّط لأن هيناموا بدري، ويصحوا بدري، عشان خاطر المدرسة، اكتشفت إن هُم بيناموا أصلًا في الأوتوبيس فبيرجعوا لي فايقين، فالوقت فعلًا بقى صعب بالنسبة لي.
إمم. إمم. فاهمِك طبعًا ومقدّر دوَّة آآ، طيب أنتِ بالنسبة مثلًا فيه حد بيساعدِك في البيت مثلًا جوزِك أو كده ممكن يساعدِك في المهام بتاعة البيت، آآ سواء مثلًا مع الأولاد أو كده؟ والَّا الموضوع بيبقى صعب شوية إن هو يساعدِك؟
بُصّ هو الموضوع بيبقى صعب يعني هو بيساعد على قد ما بيقدر، لأن هو بيشتغل 12 ساعة برضه، يمكن أنا بارجع البيت على الساعة 16:00، 17:00 على حسب المواصلات، لكن هو بيرجع البيت الساعة 19:00، 20:00 فباحس بصراحة إن من الظُلم إن أنا أطلب منه إن هو يساعدني، أوقات بصراحة مثلًا لو في حد من الولاد لسه ما خلصش الواجب بتاعُه بيقعد يعمل معاه الواجب، ممكن أطلب منه مرّه مثلًا يجيب الولد من التمرين، بس أنا أوقات أصلًا بانسى يعني عارف أنا في مرة أصلًا آآ، نسيت إن الولد النهارده كان عليه درس المفروض يبقى كان هيبقى عليه درس الساعة 16:30 وبعد كده نرُوح على التمرين، نزِّلت الولد وبعدين كنت فاكرة إن الدرس هيبقى بعد التمرين مش قبلُه، وضاعت على الولد الحصة، ومن ساعتها بقى وأنا حاسة قد إيه إن أنا أم فاشلة، ومش عارفة أركِّز، ومش عارفة لو طلبت المساعدة هابان إن أنا بقى <tsk> عارف مش قادرة على التحدي والمواجهة، وأبسط حاجة هيقولوها لي سيبِك من الشغل بقى، وركِّزي في البيت والعيال.
آآ أنا فاهمِك طبعًا وفاهم مقدّر يعني الموضوع إن أنتِ تنسي دوّة، خصوصًا بالنسبة لمذاكرة الأولاد أو دروسهم أو كده الموضوع بيبقى صعب عليكِ، آآ بس آآ يعني إن حِت هو ده برضه بسبب الضغوط اللي أنتِ فيها والمسؤوليات، وال ال يعني أنتِ وراكِ مهام كتير جدًا بتعمليها، فعشان كده الموضوع ضاغطِك شوية، طيب قولي لي أنتِ ما جرّبتيش مثلًا آآ اللي هو زي تن ترتبي يومِك شوية، اللي هو تقللي مثلًا المهام اللي عليكِ أو ترتبيها، أ أو تقسّميها لحاجات صغيرة؟
بصراحة لأ، يعني باحس إن أنا ما عنديش وقت أصلًا أفكّر، عارف اللي هو كإني بالِف كده في دايرة مغلقة، مش عارفة فين بدايتها وفين نهايتها، يعني بَكَرِة خيط وبتتكر، عمري ما وقفت أفكّر وأشوف أنا محتاجة أرتّب إيه، أو أعرف إيه، يعني أنا أنا متهيألي إن أنا ممكن أنسى أصلًا الخطة اللي أنا حاطها.
إمم، أنا فاهمِك طبعًا الموضوع اللي هو آآ ال المهام الكتير أصلًا بيعمل كده، بيخلّي آآ الواحد مش قادر يعمل حاجة، وبي بيشتّته شوية، آآ بس أنتِ ممكن ممكن فعلًا ت يعني تيجي ت تِقَسِمي المهام اللي عليكِ كلّها ترتّبيها، يعني أنتِ مثلًا ممكن تيجي تصحي مثلًا ال أول ما تصحي من اليوم، تشوفي أنتِ مثلًا وراكِ إيه ممكن تعمليه آآ النهارده في اليوم ده، تبدأي تقَسِمي مثلًا أنتِ وراكِ آآ كذا حاجة تعمليها، فتبدأي تقَسِميهم مثلًا زي وقت إيه ال بحسب أولوية كلّ واحد، وبحاجات بسيطة يعني أنتِ عارفة تِقَسِميها اللي هو ما تخلّيش مثلًا حاجة كبيرة آآ أو المهام الكبيرة دي تقسّميها حاجات صغيّرة، وفي نفْس الوقت تاخدي زي فترة راحة كده بين حاجة وحاجة، حسّيتِ نفْسِك مثلًا تعبتِ ممكن تاخدي مثلًا راحة ولو 10 دقايق، ولو ربع ساعة مثلًا كده تريّحي بس اللي هو إ تفصلي شوية علشان آآ تركيزِك و آآ إن أنتِ ترجعي تاني تركّزي، آآ برضه ممكن حتّة ال أ النوم وكده إن أنتِ تضبّطيه، ممكن تعملي كده والّا الموضوع ده صعب عليكِ؟
فهمتك. فهمتك. لأ، هو ممكن أعمل كده يعني، الموضوع قابِل للتطبيق بالنسبة لي يعني، خصوصًا إن في مهام ممكن تاخد وقت طويل. يعني فكرة لمّا أو أقَف كده وأفكّر في الإقتراح اللي أنت بتقوله ده، أنا فعلًا ممكن أقسِّم الواجب للولاد مش لازم كلّهم يعملوا الواجب مع بعض، لأن ده بيخلَق بالنسبة لي عدم تركيز، أنا ممكن أدخّل أصلًا الواجبات الصفيّة بتاعة آآ عيّل في واجب تاني، بابقى باتلخبط حتى وأنا بافتَح الجروبات، فمثلًا لو أنا قعَدت وابتديت إن أنا أعمل واجب واحد، واحد أو أقعد مع واحد، واحد بدَل ما أقعُد معاهم ال3 وألاقي إن أنا طاقتي متوّزعة عليهم هُم التلاتة وفي الآخِر ما فيش حَد بياخد 100% منها، أعتقد دي حاجة ممكن تبقى كويسة وتخلَق لي نوع كده من الهدوء النفسي. بس طَب افرِض بقى في مثلًا حاجة ما تستاهِل ما تستحمِلش إنها تتطبّق، أو إن أنا مثلًا أرتِّب الأولويّات دي بُناءً على إيه، على الوقت مثلًا والّا على أنا شايفة قد إيه هي مهمّة؟
إمم. كويس أوي. آآ بُصّي هو أنتِ ممكن تقدّميها مثلًا أو ترتّبيها حسَب أهميتها هي، مثلًا إيه الأهمية، مثلًا آآ في حاجة مثلًا مذاكرة للأولاد مثلًا، لازم عَندهم مثلًا امتحان مثلًا قريّب أو كده أو لازم تاني يوم مثلًا يحلّوا واجب أو كده، فممكن في الأول. آآ ممكن عندِك مثلًا في شُغل في البيت ممكن مثلًا زي تنضيف أو آآ غسيل لو ينفع يتأجِّل شوية آآ، ممكن تأجّليه. فعلى حسَب إيه أهمية الحاجة، اللي هو الحاجة اللي ينفَع تتأجِّل مثلًا فسيبيها، ممكن تسيبيها شوية. آآ، ممكن أقول لِك حاجة تانية برضه، اللي هو آآ أنتِ لو حسّيتِ نفسِك مضغوطة أوي آآ، م مش قادرة مثلًا خلاص، أنتِ عندِك كذا حاجة وما فيش وقت إن أنتِ تعملي آآ الحاجات كلّها ومُرهَقة، آآ ممكن تفكّري مثلًا تجيبي زي مُدرِّس كده للأولاد مثلًا يساعدهم كام يوم مثلًا لو أنتِ في وراكِ مشغوليّات تانية ممكن تعمليها، الموضوع ده آآ يعني ينفَع تعمليه والّا أنتِ ضد أصلًا إنِك تجيبي مُدرِّس للأولاد؟
بالضبط. لأ بصراحة، أنا مش ضد إن أنا أطلب المساعدة من أي حد متخصِّص، خصوصًا لو أنا ما عنديش القدرة، أنا أصلًا موضوع المذاكرة للولاد ده عامل لي ضغط رهيب يعني، لإن أنا ما باعرفش أتعامل مع يعني الأطفال في السن الصغيرة دي، فيما يخص الحاجات الأكاديمية، باحس إن أنا ما باقدرش أتحمّل الغباء، فأنت عندك حق أنا ما فكّرتش قبل كده إن أنا أستعين بمدرّس ممكن يساعدهم في دروسهم وفي واجباتهم، وده هيشيل من عليَّ فعلًا ضغط كبير. يعني أنت عندك حق.
كويس أوي طَب
بس هي الفكرة بَقى يُفَضّل بَقى إن أنا أجيبُه في البيت والَّا أخليهم مثلًا ياخدوا معاه الدرس برّه؟ علشان لو هو في البيت ده كده هيقلّل أو هيزوّد بالنسبة لي الضغوطات لأن هو هيحجِّمني، أنت شايف إيه؟
آآ، آآ، بُصّي، هو على حسب أنتِ ميزانيتِك برضه وعلى حسب ال ال بُعد مثلًا المدرّس، يعني أنتِ لو في حد مثلًا مدرّس قريب منِّك آآ، حتة إن أنتِ تودي الأولاد لإن أنتِ لو فكرتِ مثلًا توديه مكان تاني، آآ، أنتِ ب ده بالنسبة لِك أنتِ مثلًا لو هتوديهم مكان قريب، لازم أنتِ توديهم والَّا الأولاد لأ ممكن ينزلوا يروحوا لوحدهم؟ فممكن ممكن مثلًا تحسبي الوقت على حسب آآ، إيه أحسن لِك اللي هو حتى لو هيحجِّمك مثلًا في البيت شوية أنتِ ممكن آآ، حتى لو مش هتعملي مثلًا حاجة في نفس الوقت وهو موجود، ممكن ترتاحي حتى في الوقت دوَّة شوية، آآ، أمّا لو هو مثلًا قريب منك مثلًا المكان إن ينفع تودّي الأولاد لوحدهم يروحوا وييجوا لوحدهم، فبرضه الموضوع يبقى سهل إنك توديهم.
عندك حق. أنت عندك حق فعلًا، بصراحة أنت ساعدتني إن أنا أبُصّ للموضوع كُلّه من زاوية مختلفة خالص، ما كانتش جات في دماغي أنا هاحاول أنفِّذ الاقتراحات اللي أنت قُلتها لي، شكرًا ليك.
العفو، تحت أمرِك في أي وقت.